Die ist leider nicht mehr unter uns, ähm, ja, ähm, aber, äh, t t tatsächlich, die hatte das Rezept so nicht weitergegeben.
Ah. <chuckles> Hm.
Die war da wirklich 'n Sturkopf.
Schade, also, wirklich schade, klingt schade, ähm, wa was war denn der Anlass, äh, für dieses Rezept, also für diesen Schmorbraten, von dem du sprichst? War das eher so a an 'n Feiertag oder war es auch mal im Alltag vorhanden oder?
<laughs> Ja. Mhm. Mhm. Ja, ist so auf den Feiertag zurückzuführen. Äh, im Alltag gab's das weniger. Also, das ist wirklich 'n Rezept, das, äh, hatte sie an Feiertagen oder also, Samstag, So äh, Sonntag Sonntage, genau. Äh, an Feiertagen weiterge äh, na, gekocht. Nur wirklich weitergegeben, äh, kann ich erinnere ich mich nur an diesen Hawaii-Toast, den gab's relativ oft und in verschiedenen Varianten.
Mhm. <chuckles> Ja. Oh, ja, okay, also w w weil wa wa wenn man von Hawaii Toast spricht, dann denkt man ja immer an dieses ja, Käse, Schinken und, äh, Ananas, richtig? Und Toast halt, ne? Das Toast.
Ja. Mhm. Ja, ja, nicht nur. Also, das gab's in verschiedene Variationen. Also, von
A wa wi nenne mal 'ne Variation, also so, die n n so für euch typisch, für eure Familie, war.
Mhm. Gut, typisch war halt, ähm, Schinken, äh, Ananas und Käse überbacken. Das war so das
Ja, genau, das ist die klassische Variante, ne?
Ge ja, genau.
Die gängige. U und und was was war so 'ne Variation, die so eure Familie so kannte?
Mhm. Mhm. Dann, äh, gab's noch so diese u u umgewandelte Dinge mit, äh, Pilze, äh, und ja